Ừ, mình nghĩ đó là một cái cách quảng bá hình ảnh của các nghệ sĩ mới rất là tốt ấy.
Ừ, tức là truyền thông xã hội là không xấu trong trường hợp này, đúng không? Miễn là cái người nghệ sĩ đấy họ vẫn có đóng góp cho xã hội là được.
Ừ. Đúng rồi, họ làm nghề chân chính là được.
Ờ. Thế thì quan điểm của bạn nhá, nếu mà những cái người mà thường những cái người mà sau khi nổi tiếng ở truyền thông xã hội đi, có một cái lượng following lớn nhất định đi, sau khi mà nổi tiếng nhờ tài năng rồi ấy, thì họ như trường hợp vừa nãy bọn mình vừa chia sẻ á, thì họ chuyển sang làm livestream bán hàng ấy, thì, ờ, bạn nghĩ rằng là cái việc đấy ấy, nó, ưm, có nên không? Hay là nó bạn có một cái ý kiến gì đánh giá về cái vấn đề đấy không?
Ừ. Ừm. Ừm. Ừm. Ừ. Ừ. Ừm. Mình nghĩ là lúc trước mình có đòi có xem được một cái video của bạn, à, JVevermind ấy hông biết bạn có biết bạn ấy hông, bạn Trần Đức Việt ấy? Ừ, bạn ấy rất là nổi tiếng trên YouTube ngày xưa á, bạn ấy có nói là bây giờ nhìn quanh show showbiz, giới giải trí ai cũng giống như là con buôn, ai cũng bán hàng, ai cũng livestream bật bật cái trang chính thống của họ có tích xanh lên là ai cũng đang bật live livestream thì anh ấy cảm thấy là bát nháo như một cái chợ, nhưng mà mình nghĩ nếu mà mình ở trong ngành rồi mình mới hiểu, mình phải ở trong chăn mà biết mới biết chăn có rận, tức là chắc là họ bắt buộc phải như vậy. Tại vì bây giờ các nhãn hàng tìm đến bạn mà bạn từ chối, bạn say no, bạn không quảng cáo cho họ thì mai mốt bạn ai tìm đến bạn nữa?
Ừm. Có, có. <laughs> Hả? Đúng, đúng. <laughs> Đúng rồi. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm.
Nhưng mà mình nên chọn lọc, mình nghĩ những người nổi tiếng thì họ nên chọn lọc các nhãn hàng để quảng cáo. Ừm.
Ừm, tức là một cái phần thu nhập của người ta, đúng không? Là là rất là lớn. Ừm. Ừm. Ừm.
Đúng rồi, là nhờ cái việc quảng cáo và làm hình ảnh đại diện cho các thương hiệu, ừm.
Ô kê, mình đã hiểu rồi. Nói chung là nói chuyện với bạn hôm nay là biết được khá là nhiều câu chuyện, ờ, thâm cung bí hiểm của showbiz ấy. <laughs> Và cũng nghe được những cái chia sẻ của bạn, ờ, rất là thú vị về, ờ, gọi là, truyền thông xã hội đối với ngành giải trí đấy. <chuckles> Cảm ơn bạn nhiều nha.
Ừm. Ừm. Mình Ừm, mình cũng cám ơn bạn rất là nhiều, hôm nay đã có một cái buổi chia sẻ rất là hữu ích. Hi vọng là sẽ được, chà, trò chuyện với bạn, chia sẻ với bạn ở những cái buổi tiếp theo. Cảm ơn bạn. Ừ. Ừm, ừm.
Ừm, ô kê, hẹn gặp lại bạn nha. Bye.